Écoute, je viens vers toi parce que j'ai quelques soucis. J'aimerais avoir, heu, quelques conseils, quelques idées. Heu, en c beh, je c je suis assez stressé, heu, déjà dans la vie quotidienne, mais là, en ce moment, j'ai un niveau de stress qui a un peu augmenté et et je j'arrête pas, bah, pour me calmer, j'arrête pas de de dépenser, d'acheter. Heu, je veux je vais je vais certains achats a d certains achats compulsifs et heu et je je je je dépense, je m'achète des trucs que j'ai pas vraiment besoin mais, heu, mais ça me fait du bien, ça me détend. Heu, quand je suis stressé, c'est vraiment le la petite activité, heu, de flâner sur, heu, sur sur plusieurs plateformes, heu heu, internet ou même simplement quand je prends la voiture et je vais me balader, heu, dans des magasins ou que je me balade en voilà, faire du shopping quoi et je et je j des fois, je craque quoi, et je me dis, heu, ça me fait du bien. Ça je sors de là, je suis, heu, je suis déstressé, je me sens un petit peu mieux mais, rapidement, bah, l'impulsion, heu, liée au stress, ben et heu, me me dit allez, on on recommence quoi, donc si tu aurais quelques conseils, ce serait, heu, ça serait super.
OK. Ouais, le shopping. OK, bah, écoute, heu, déjà, heu, merci de de m'accorder, heu, ta confiance et de me dire, heu, voilà cette, heu, cette histoire qui effectivement n'est pas forcément toujours facile à partager, parce qu'on peut se sentir un peu, heu, parfois honteux de se dire, heu, bah, voilà qu'on on subit un peu ces ces sortes de pulsions, heu, dépensières, la fièvre acheteuse, comme on dit. Hem, après, heu, je te rassure, heu, tu es vraiment, heu, loin d'être le seul dans ce cas-là et heu, encore plus que ce soit période de stress ou pas stress. Heu, il y a tellement aujourd'hui de de marketing fait pour pousser à acheter. Encore plus là avec les les les fêtes de fin d'année, avec, heu, des énormes promos, ce genre de choses. Heu, c'est c'est, heu, vraiment, heu, normal en fait, heu, j'ai envie de dire, de de, hem, de de s de vraiment, heu, succomber un peu à cette pression. Heu et en plus, bah voilà, c'est encore plus difficile à gérer quand toi, en même, tu es en période, heu, de stress et justement par rapport à ça, hem, est-ce que tu pourrais me dire, heu, depuis combien de temps tu as un petit peu, heu, ce ce besoin d'acheter? Est-ce que déjà quand tu étais, hem, quand tu étais plus jeune, heu, tu as eu des phases, heu, comme ça? Est-ce que potentiellement, heu, tu as manqué aussi de choses quand tu étais, heu, plus jeune ou il y a il y a quelques années, et du coup bah, c'est un peu, heu, un un manque que tu que tu combles généralement quand tu es stressé? Justement pour réussir à te détendre un petit peu, comme quelqu'un qui va, heu, fumer une cigarette, quoi, par exemple?
Et ben c'est c'est exactement ce que tu dis, c'est quand j'étais plus jeune, j'avais un peu ce manque, heu, il y a mes parents, heu, travaillaient, mais ne gagnaient peu, heu, donc on b on on on voyait les moi, je voyais mes amis, mes copains qui, heu, eux, ils pouvaient s'acheter ce qu'ils voulaient ou ils avaient ce qu'ils voulaient et cetera et c'est vrai que, quand j'ai commencé à travailler, à gagner ma vie, gagner bien ma vie, je à une époque, heu, voilà, je veux dire enfin, je peux m'acheter ce que je veux et c'est vrai que, là aussi, c'était la même chose. Heu, là, c'était p un peu moins lié au stress et et je et je pouvais, heu et je pouvais acheter ce que je voulais, donc j'y allais, donc j'avais un peu l'a l'achat compulsif déjà mais, après, c'est vrai que là, ces derniers temps, ça fait, heu, quelques mois depuis que je je suis en train de terminer mon mon nouvel emménagement et je vois que ça ça finit pas. Je suis quand même un peu stressé parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas et cetera et là je me, heu, je me réfugie, justement, heu, vers ces petits achats, ces petits plaisirs. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, heu, tout ce qui est, ben, heu, télé, heu heu, le bon son et cetera et puis après, tout ce qui est, heu, les, hem, heu, un p un peu un peu jeu jeu, console, vidéo et après, i de l'autre côté c'est, heu, cuisine, repas. Heu, donc, j'aime bien manger des bons produits, heu, même si j'ai pas toujours le budget, j'aime bien, voilà, me manger du homard. J'aime bien cuisiner, heu, faire un beau saumon gravlax et heu, avec un b un beau saumon et heu, un autre côté, j'ai a j'ai acheté quasi des des télés, heu, grandes ou très grandes pour chaque pièce de la cham de la maison, donc heu, ça fait ça fait beaucoup de télé, mais au moins je peux regarder la télé dans toutes les pièces de de de chez moi et c'est vrai que, heu, là-dessus, heu, là là c'est ch m ça m ça me détend le stress du moment de de d q qui dure depuis que quelques semaines, quelques mois.
Ouais. Électroménager, un peu, du coup, c'est ça? Ouais. Oui. Oui. Bah, c'est ça, en fait je pense que, heu alors c'est intéressant parce que justement j'allais te demander un petit peu, heu, qu'est ce qui a provoqué, heu, cette période de stress, et là, comme tu l'as à priori dit, heu, c'est le fait, hem, d'avoir, heu, emménagé, heu, j'imagine du coup, dans un nouveau lieu de vie. Heu, est-ce que c'est ça qui, heu est-ce que tu es pas forcément satisfait ou est-ce que c'est juste parce que tu arrives pas encore à trouver, heu, hem, un équilibre au quotidien et cetera? Ça, à la limite on va essayer d'en d'en parler un peu plus et hem, justement, hem, qu'est-ce que tu ressens, hem, quand quand tu achètes? Est-ce que tu as un petit peu justement cette image, hem, de sortir la tête de l'eau comme si tu prenais une bouffée d'air frais, et justement après t bah tu y retournes, tu vois et mais au moins tu as pu respirer. Qué qu'est-ce que tu ressens un petit peu, justement, heu, même juste avant d'acheter, heu, qui te fait justement passer, heu, la carte de crédit, heu, sur, heu, sur le site internet, par exemple?
Bah, ce que je ressens, c'est plus, heu, de l ouais de la satisfaction, du plaisir ou que je me dis: «Ah, <exhales> vas-y, ah je vais me faire plaisir là. Je me suis fait plaisir, ah je vais recevoir, heu, un truc qui va qui va me faire du bien. Ça va me déstresser, heu, un truc nouveau, voilà» heu, après, j'aime beaucoup les trucs qui massent, heu, massent le dos, massent le corps, heu, et cetera. Les trucs qui font les trucs de bien-être aussi, heu, je j'aime j'aime beaucoup, heu, acheter ça. Après, heu, ne je suis très heureux de de de là où on vit, de la de la maison que qu'on a choisi avec mon épouse, donc franchement, là dessus, il y a il y a pas de souci. C'est plus, heu, du stress de de il faut finir, c'est là ça a pris quelques mois, je suis sur la fin, mais et je vois pas le bout. Je sais que je suis sur la fin, mais je vois pas le bout, donc il y a toujours un petit truc à faire. Ah m une petite surprise, mauvaise surprise. Ah bah tiens, maintenant, la tuyauterie marche pas, heu, bon, alors que tout marchait bien avant, et cetera, et donc s tous ces petits trucs, ces petits changements, bah, ça ça m ça me saoule un petit peu et c'est pour ça que je vais, hem, je vais vers les achats. Heu, pour, heu, pour m pour me faire du bien quoi, ou comme, heu ou simplement voilà dépenser de l'argent, heu, dans un ré un bon restaurant et heu, et voilà. Dépenser l'argent dans un bon restaurant voilà c'est ça, ça me fait du bien aussi, quoi.
Un truc nouveau, quoi. OK. Oui. En quelque chose, ouais. Mais il y a un truc intéressant que tu dis là, heu, sur le fait, heu, oui, bah, par exemple la, il y a la tuyauterie, heu, d'un coup qui marche plus et cetera. Tu en vois pas le bout, heu, de de cet emménagement et tout ça, mais qu'est-ce qui vraiment, heu, te stresse à ce point finalement? Parce que, est-ce que tu as une sorte de de deadline que t tu tu t'étais un petit peu, heu, hem, posé ou quoi? Qu'est qu'est-ce qui vraiment contribue à ce stress, tu vois? Le fait juste d'avoir, par exemple, encore des cartons à défaire ou quoi, qu'est-ce qui fait concrètement que ça te stresse en fait?
Ben, comme tu l'as si bien dit, c'est la deadline et moi ma deadline, c'était la fin de cette année et heu, et là, je me je vois et je me dis que non, je vais pas je vais pas arriver, heu, je vais pas réussir à à -à tout terminer fin de cette année, finir les derniers petits travaux parce que souvent, heu, les les les gros travaux, la peinture, le machin, tout ça, ça peut être vite fait et c'est les petites choses, les petites choses de fin qui enfin de compte prennent le plus de temps et c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte et que du fait que je fasse ça tout seul, parce que mon épouse elle travaille, heu, elle travaille toute la journée à l'extérieur donc, hem, c'est moi s bah tout tout porte sur moi et heu, et c'est vrai que je je vois que là, j'a j'avance plus vraiment et ça, ça m ça, ça me stresse de me dire mais parce que c'est que des petites choses donc heu, quand on en fait une, on le voit pas vraiment la différence, mais il y en a beaucoup à faire et heu, après il y a un peu de frustration quand mon épouse, elle rentre et elle voit pas ce que j'ai fait en plus donc là j'y vois bah en plus, heu, si je fais quelque chose et qu'elle ne le voit pas. Ah ça me eh ça me stresse encore plus. Je dis <chuckles> je dis c'est pas possible, donc là je je pas grave je vais aller faire un petit tour, heu, sur Amazon et puis on <chuckles> on va se faire, heu, un petit plaisir qui va me détendre un peu.
D'accord. Ouais. Oui. OK. Je vois, je comprends mieux. Finalement, c'est un petit peu, heu, tu avais envie de laisser cette, heu, cette page du livre, heu, en 2025 quoi, et de pouvoir passer ensuite à à autre chose et de commencer on va dire sur, heu, sur de bonnes bases 2026 quoi, un petit peu en quelque sorte.
Voilà, et c'est c'est exactement ça. C'est, heu, de de tourner la page et et 2026, heu, <scoffs> on passe à autre chose. On passe à à à peut-être, heu, des activités, trouver des activités, faire autre chose et puis arrêter de dépenser sur tout parce que voilà dépenser de l'argent, heu, dans des bêtises, heu, des fois je on s'en rend compte, des fois pas. Des fois il y a des bêtises, des fois il y a pas de bêtises, mais des on se dit surtout: «Le budget, ben, il est là aussi et je je dois faire attention, quoi».
OK. Voilà et justement j'allais, heu, j'allais en venir à ça parce que j'allais dire, hem, qu'est-ce qui te pose le plus problème sur ces achats un peu impulsifs? Comme tu dis parfois, c'est pas des trucs, heu, forcément, heu, nécessaires, heu, comme le fait d'avoir une télé dans chaque pièce, heu, c'est voilà, par pur plaisir, mais en fait, qu'est-ce qui te pose à ce point problème? Est-ce que c'est surtout que tu mets un petit peu en danger, hem, ton ton foyer financièrement parlant? Est-ce que c'est que tu as peur de pas réussir à t'arrêter et d'aller trop loin? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui te préoccupe le plus en fait dans ces achats un peu, heu, compulsifs?
Et ben, c'est sûr que le le le budget pour l'instant ça ça va, ça ne touche pas quand même le l'argent, heu, de côté pour payer nos factures, heu, tous les mois, et cetera. Là-dessus, heu, voilà, mais sur mes économies personnelles, heu, ouais. Je vois que je travaille, hein, heu, j ouais voilà je vois que je travaille un petit peu trop dessus, quoi. J'en prends un petit peu trop alors que, heu, c'est pas des choses que j'ai peut-être nécess pas nécessairement besoin mais, mais bon, je me sens tellement bien quand je l'ai acheté que je l'ai reçu à la maison. Voilà, ça s'efface. Mais c'est vrai que côté budget, heu, il faudrait que je fasse plus attention parce que ça commence à jouer sur mes économies personnelles et heu, et et là, ça commence à devenir un peut être un un peu embêtant, mais j'ai du mal aussi à m'arrêter quoi.
Ouais. Qui en prend un coup quoi. OK je vois. Bon déjà, ce qui est bien, c'est que tu en as conscience, tu vois? Tu es pas dans le déni parce que, il y a pas mal de personnes, heu, qui justement sont dans la même situation, mais dans un déni, tu vois? Où ils refusent, heu, même de se dire, heu, là, heu, j j'y vais un peu, heu, un peu too much quoi, hem, et là, toi, tu t'en rends vraiment compte, donc déjà, heu, ça, c'est c'est super et très courageux de de l'admettre de ta part, je trouve, hem, et justement, j'allais te j'allais te dire par rapport à ça, est-ce que tu as déjà tenté potentiellement, heu, d'autres activités, heu, plutôt que d'acheter sans arrêt? Pas forcément arrêter d'acheter, tu vois? Si ça te fait du bien, heu, c'est voilà, c'est c'est on a chacun, heu, notre vie, tu vois? Et effectivement si c'est un plaisir, heu, faut pas non plus, heu, l'arrêter, heu, forcément, tu vois? Hem, mais peut-être le réduire déjà, heu, et est-ce que tu as déjà pensé à d'autres activités qui pouvaient peut-être te calmer et t'apporter un un petit peu cet, heu, cet effet, heu, anti-stress? Ou d ou apaisant en tout cas, heu, par rapport au fait, heu, d'acheter?
Heu, non, je n'y ai pas pensé, c'est une très bonne idée. Et justement, heu, autour de autour de moi, il y a beaucoup de d'associations. Beaucoup de de de, heu, de de clubs pour faire justement, heu, de la marche, heu. Il y a des beaucoup de forêts, heu et de rivières, heu, près de chez moi. Donc donc ça, c'est vrai que ça pourrait, me permettre de de descendre mon stress d'une, heu, d'une autre manière et et faire ces petites activités, justement, heu heu de me vider la tête, des petites a altél alternatives, heu, émotionnelles. Ça pourrait ouais, justement, heu, me faire beaucoup de bien. C'est c'est une très bonne idée, oui.
Ouais c'est bien ça. Ouais, potentiellement, heu, je sais pas les paysages p que tu as, heu, à côté de toi. Mais oui, tu parlais de de la forêt là, par exemple. Et même, hem, le fait, heu, peut-être de refaire, heu, ou faire, parce que je sais pas si ça tu as déjà fait ça mais, une activité sportive ou quelque chose qui va justement, heu, te permettre un peu de sortir de ton quotidien et heu et te changer les idées. Et comme ça, te permettre de penser à autre chose et heu, réduire peut-être, heu, cette vague de stress, tu vois?
Oui, bah, c'est c'est un très bon conseil. Je de je devrais vraiment me remettre au sport et me remettre à monter à cheval. Mais en tout cas, vraiment merci pour, heu, pour tous tes conseils et tes idées.
Bah, écoute, heu, avec grand plaisir et en tout cas, heu, je te souhaite le meilleur. Même, heu, dans tes dans tes derniers cartons.